ค่ะ ก็เราว่า มัน มันเป็นสีสันใหม่ ๆ อะ ที่เราไม่เคยเจอตอนแรก ใช่ค่ะ ตอนแรกก็แบบ ฮะ มันมีเพลงอย่างงี้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ด้วยเหรอ อะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีการแบบ นำ นำดนตรีมา Remix ใช่ไหมคะ เพื่อที่จะให้มัน เออ มันกระชับ หรือว่ามันก็มีดีเจที่แบบเปิดแผ่นด้วยอะไรด้วย มันก็มีทั้งเพลงที่เราไม่เคยได้ยิน มีจังหวะ ที่เราไม่เคยได้ฟังนะคะ แล้วก็มีสำเนียงมีภาษาที่มันต่างออกไป แล้วก็การนำเสนอด้วยเนาะ เออ จากที่เราฟังจากวิทยุ อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าหลัง ๆ มาดีหน่อย มีรายการทีวีนะคะ แล้วก็มีแบบ เทป อะไรอย่างเงี้ย เทปเลยนะยุคนั้นน่ะค่ะ แล้วก็
อ๋อ เป็นสีสัน <laughs> ครับ อืม <tsk> ครับ อือ โอ้โฮ
เก่าขนาดนั้นอะเนาะ ดีที่ไม่แบบเป็นยุคเครื่องเสียงแบบแผ่นเสียง อะไรอย่างงี้เนาะ แต่ทีเนี้ยพอ เรา เรามาเมืองใหญ่ ใช่ไหมคะ รูปแบบในการนำเสนอมันก็ต่างไป อย่างที่เราไปผับ อย่างเงี้ย ก็เป็นดนตรีสด ที่เขาอะจะมี เอ่อ มีกลอง มี เอ่อ เครื่องดนตรีแบบเล่นสดเนาะ กีต้าร์ เบส แล้วก็อาจจะมีแบบ แถวบ้านนอกเขาเรียกอิเล็กโทนเนาะ จริง ๆ ในเมืองเขาเรียกคีย์บอร์ด <chuckles>
อือ อือ อิเล็กโทน อ๋อ อิเล็กโทน <chuckles> โอเคครับ โอเค ๆ มันมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้ อยู่ <laughs>
<laughs> งง ช งงใช่ไหม? อา นั่นแหละ แต่ถ้าเป็นแบบ เอ่อ แบบนักดนตรีแบบแถวบ้านเนี่ย เวลาเขาแบบมีงานวัดเนี่ย เขาเรียก เออ เล่นอิเล็กโทน <chuckles> ทำนองมันก็จะแบบ เออ ไม่ค่อยแบบอินเตอร์สักเท่าไร อะไรเงี้ย เออ ก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ด ใช่ไหม ซาวนด์ มันก็จะต่างออกไป
อา อุ๊ย! อ๋อ ก็คือตอนนั้น มัน มันก็จะ มัน อา มัน มันก็จะมีความเป็น เขาเรียกว่า เป็นไทยบ้านน่ะ ใช้คำว่าไทยบ้านได้ไหม?
ใช่ ๆ ถูก ๆ <chuckles> เออ แล้วจริง ๆ นะ เราอะเคย ตอนนั้นน่ะค่ะ เคยรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเนาะ เรารู้สึกว่า เออ เรา เราอยากจะลองทำเพลงกัน เอ่อ ทำวงเล่น ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้แบบ อ้อ ไหน ๆ ก็เข้ามาเมืองใหญ่แล้วนะคะ เราก็เลยอยากจะหาแบบนักดนตรีที่มาช่วยเล่นเพลงสากล ตอนนั้นจำได้ว่า อ๋อ เราอยากจะเล่นเพลง Hotel California เออ
ครับ อืม อืม อุ๊ย! เดี๋ยวนะครับ เอา เอา Hotel California ณ ตรงนั้นเลยเหรอครับ แล้ว แล้วคุณฉีกมาจาก เดี๋ยวนะ คุณ คุณไปได้เพลงนี้มาจากไหนครับ เมื่อ เมื่อกี้นี่ยังเป็นเพลงแบบว่า เอ๊ย เป็นเพลงประจำเมือง เป็นเพลงถิ่น อ่า เดี๋ยวก็มีเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุงบ้าง เดี๋ยวก็มีอิเล็กโทนบ้าง แล้ว Hotel California นี่ คือฉีกนะครับ มายังไงครับเนี่ย? <chuckles>
ใช่ ใช่ <chuckles> <chuckles> อา ใช่ มัน มาจากไหน นี่ไง พอ แล้วเข้ามาเมืองใหญ่ปุ๊บ เออ เราก็มาเจอแบบเพลงสากล แล้วก็ดนตรีที่มันหลากหลายอะ ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อน แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานพิเศษค่ะ ในสมัยเรียนอะนะคะ เอ่อ อยู่ที่ร้านหนังสือ สมัยก่อนมันจะมีร้านเช่าหนังสืออยู่แถว เอ่อ หลัง หลังมหาวิทยาลัยที่เราเรียนเนี่ยค่ะ ก็ไปทำงานพิเศษเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ ก็เลยมีโอกาสได้ฟังเพลง เพราะว่าเจ้าของร้านอะเขาเปิดเพลงของ เอ่อ เป็นเพลงสากลล้วนเลยนะคะ เขาไม่ฟังเพลงไทย
อือ อือ ครับ อ๋อ

แหมคุณขา Hotel California เนียเนาะ ทั้งแบบภาษาอังกฤษเนาะ ทั้งแบบการเรียบเรียง ทั้งดนตรี อะไรของเขาเนี่ย มันก็คนละโยชน์คนละแนวกับ เออ ปี๋ใหม่เมือง เฮาก็มากันแล้วน้อ เนี่ยนะคะ มัน มัน ก็มันคนละเรื่องเลยอะ มัน มัน ไม่ได้ มันอยู่กันคนละโลก แต่ว่าความสวยงาม ความสวยงามนะคะของดนตรีเนี่ย ก็คือเหมือนกัน หมายความว่า เอ่อ ศิลปินท้องถิ่น ดนตรีท้องถิ่นมีเสน่ห์ในรูปแบบหนึ่งนะคะ แต่ว่าพอเรามาเจออย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับเป็นโลกใบใหม่ที่ อ๋อ เราไม่เคยได้ยินการเรียบเรียงดนตรีแบบนี้ เนื้อหาเพลง วิธีการร้องเพลง ซึ่ง อ้าว มันดูใหม่ไปหมดสำหรับเรา เงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ เฮ่ย ประทับใจ หาคนมาเล่นด้วยดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืม
<chuckles> อืม ครับ <chuckles> เออ อืม อืม ครับ อา อันนี้เห็นด้วย อืม แล้วเราก็เลยเลือก Hotel California เลยโดยที่ ตอนนั้นเราคิดไหมครับว่ามันจะยาก หรือว่าอะไรเนี้ยเคยมีในหัวไหม? <chuckles>
ใช่ อ้าว ไม่ทราบเลยค่ะว่ามันจะยากขนาดนั้นเนาะ แต่แบบ <laughs> แบบ "เอ๊ะ คิดมาได้ยังไง? ใครคิดเนาะ" ที่จะแบบ เออ จะมาลองเล่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัว เอ่อ มือ มือคีย์บอร์ดเองนะคะ ก็เล่นเหมือนไทยบ้านเลยอะ เล่นเป็นซาวด์ อิเล็กโทนมาก คือซาวด์มันไม่ได้อะ เวลาที่เราฟัง อ่า อ่า เพลงสากล ใช่ไหมคะ ก็อาจจะแบบเล่นพลิ้ว ๆ เหมือนเขาเล่นเปียโนอะ แต่อันนี้มัน <chuckles> ดนตรีมันทื่ออะเนาะ เออ มันทื่อ ๆ มันตรง ๆ แบบ อื้อฮือ เราฟัง อืม โฮเทลอะไรเนี่ย <chuckles> นะ เออ แถว ๆ แบบไอ้นี่รึเปล่า หลังมอรึเปล่า ในโรงแรมแถวหลังมอไหมเอ่ย <chuckles> ต่างกันชัดเจนจริง ๆ ค่ะ ก็เป็นสีสันนะคะ ก็สนุกดีค่ะ
<laughs> <chuckles> อืม <chuckles> ครับ อืม <chuckles> อ๋อ เออ <sneezes> อ๋อ <chuckles> อา มัน อืม ก็เป็นสีสันไป มัน มันก็ว่าไม่ได้ครับตอนนั้น เราก็ต้องพูดจริง ๆ ว่า อา เราอาจจะด้วยความชอบแล้วก็เหมือน เราก็อยากเล่นเลย งี้ใช่ไหม มัน มันก็ มันก็ต้องเอาเตย ตอนนั้น ใช่ไหมครับ? ตอนนั้นน่ะ <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ เออ แล้วก็แบบมีโอกาสที่จะได้แบบเรียนรู้ เอ่อ รูปแบบของเพลงอีกเยอะ ๆ เลยนะคะ คือถ้า ถ้าเราอยู่ ถ้าเราอยู่ชนบทเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันอะว่าเราจะมีโอกาสในการเข้าถึงได้ หรือเข้าถึงเร็วขนาดนี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น เอ่อ เป็นเพลง เพลงคลาสสิก เพลงแจ๊ส อย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งเรา โอ้ เราคิดว่า อา สักวันหนึ่งอะมัน มันต้องเข้าไปถึงในชนบทได้แหละ เพราะเดี๋ยวนี้อะสื่อมันเปิดกว้างแล้วเนาะ มันทำให้โลกแคบลง อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า อืม เพียงแต่ว่าถ้า ถ้าเรามาอยู่ในเมืองเนี่ย เมืองก็ใหญ่ คนก็เยอะ แล้วก็ช่องทางในการที่เขาจะแบบนำเพลงรูปแบบใหม่ ๆ ออก ออกสื่อสารเนี่ย มันค่อนข้างง่ายกว่า อืม อันนี้ก็เลยทำให้เราได้ ได้มารู้จักกับ เอ่อ ท่วงทำนองเพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิคที่มัน เออ มันก็ไม่ ไม่เคยอยู่ในโลกของเราเลยอะ แล้วก็ โอ้ แปลกใจค่ะ
อืม ครับ อืม อืม อา ครับผม <smacks lips> ครับ อา ครับผม อืม